Nah, kalau untuk olahraga, ah itu kayaknya udah udah rahasia umum juga ya, eee, kalau itu apa, i itu harusnya udah wajib banget sih gitu, aku mewajibkan diriku sebetulnya. Ini berarti, eee, iya entah itu dari kesehatannya, terus juga, eee, ya sama ya, produktivitas juga, seger gitu ya menjalani hari terus, eee, inilah apa enggak bawaannya enggak jadi kalau olahraga bisa rutin nih aku kebayang, akan lebih enggak enggak mudah mager gitu ya, enggak mudah males juga. Jadi lebih, eee, sehat aja ya, ke pencernaan, ke ke mana-manalah ya aku mhm, apa, aku yakin banget efeknya tuh segitu komprehensifnya gitu olahraga ini untuk tubuhku ya, dan untuk mood-ku juga gitu. Nah itu dia, aku udah tahu nih tapi, eee, <tsk> iya itu susah ternyata ya walaupun udah tahu juga gitu.
Benar benar. Mmm. Iya iya iya. <chuckles> Iya, iya iya iya. Mmm. Mmm. Iya iya. Iya. Mhm. Iya. Iya iya. Mhm. Iya iya. Benar. Mhm. Iya. Mmm. Iya. <chuckles> Ngerti. Mengerti banget mengerti banget. Tapi aku ini juga sih, kagum juga sih kamu berarti udah punya rencana ya, udah ditulis lalu juga udah tahu mau ngapain, sebenarnya tinggal eksekusinya yang seperti kamu bilang tadi gitu ya.
Mhm. Iya iya betul. Udah kalau untuk rencana udah mateng deh.
MHm. Iya iya. Mmm, mhm, iya iya iya. Nah coba kita satu-satu nih ya, aku pengen tahu juga, biasanya jam tidur kamu s itu jam berapa dan jam bangun kamu jam berapa?
Oke. Nah iya aku eee, nah ini idealnya ya, ideal sih harusnya aku me eee, mengharuskan diriku jam 10.00 tuh udah tidur. Tapi nah ini masalahku mungkin ya. Eee, di atas jam 10.00 itu aku eee, itu kan, eee, itu kan biasanya sepuluh jam 10.00 itu aku udah terbebas ya dari aktivitas rutinku, pekerjaan udah beres, terus, eee, apa, eee, apa, kelas juga aku ada kelas ya malam tuh suka ada, eee, ikut kelas kursus gitu, eee, pasti udah beres jam 10.00 tuh. Nah cuman, eee, karena aku udah merasa membereskan berbagai hal yang berat, aku ngerasa kayak jam 10.00 tuh, ah harusnya aku sebelum tidur aku, eee, r relaksasi dulu dong gitu, aku
Mmm. Iya iya. Mmm. Iya, iya. Iya iya. Mhm mhm. Heeh. Iya. Mhm. Mengerti mengerti. Iya iya. <chuckles>
Heeh, aku malah jadi cari aktivitas lain yang kayak itu nge-fresh nge untuk nge-refresh otakku, entah itu scroll media sosial, atau aku baca buku gitu. Nah tapi kadang-kadang itu jadi keterusan, bahkan ya itu aku akhirnya tidur, di antara jam 11.00 sampai jam 12.00 malah, eee, seringnya jam 12:00 gitu. Itu kayaknya, mmm, kebiasaan aku juga yang, <tsk> eee, cukup mengganggu gitu.
Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mmm. Oke. Mmm, mhm.

Mhm, dan akhirnya bangunnya biasanya jam berapa?
Kalau untuk Nah, bangunnya akhirnya jadi eee, jadi ngaret gitu. Kalaupun kalau kalau pagi, kan, mesti salat subuh, ya. Aku eee, nah seharusnya, kan, setelah subuh itu nggak tidur lagi gitu. Nah masalah masalahku itu e setelah bangun pagi karena ngerasa, "Ah ta e tadi malam kurang tidur," gitu. Terus juga, belum ada kewajiban yang aku harus kerjain secepat itu gitu, kan. Kalau kerjaan, kan, mulai jam 8.00 gitu. Jadi aku ada alasan buat tidur lagi gitu. Nah itu, itu, akhirnya berdampak.
Mhm. Iya iya iya. <chuckles> Iya iya. Mmm, mhm. Iya iya, mhm. Iya iya iya iya. Oh jadi heeh, jadi heeh. Oke, ngerti ngerti.
Jadi ya, eee <chuckles> mhm, gitu, Kak. Jadi, apa, ya, aku nyari-nyari alasan gitu buat, ya, peng padahal mah pengen tidur lagi gitu, pengen istirahat lagi. Itu, sih, kayaknya masalahku gitu untuk bangun pagi, mhm.
<laughs> Iya iya iya. Iya iya. Berarti memang heeh, jam 08:00 itu kamu udah start, udah mulai kerja harusnya gitu, ya?

Mmm, aku lagi ini nih, lagi, eee, bingung banget ya ngadepin diriku sendiri gitu. Iya, aku tuh, eee, ini sebenarnya keinginan dari lama, tapi kenapa ya sampai sekarang kok kayaknya gak berubah-berubah, gitu? Dari dulu keinginanku tuh ini aja. Aku udah mhm, aku udah tulis ya eee, apa namanya, eee, iya pokoknya itu harus jadi, eee, targetku gitu, hari itu, atau minggu depan seenggaknya udah jalan, tapi ternyata belum terlaksana juga. Itu aku, eee, punya masalah banget, Kak, sama, eee eee, bangun pagi dan konsisten buat olahraga. Itu kayaknya tuh sesuatu yang dekat tapi jauh banget buat aku gitu, itu
Apa tuh? Kenapa kenapa? Mmm, kenapa kenapa? Mhm. <chuckles> Mhm, coba ceritain. Mhm. Mhm mhm. Iya iya. Oke. Mhm. Wah, mhm mhm. Iya iya iya iya.
Mhm, ya, aku lagi, eee, bingung gitu, padahal
Heeh, mencari cara gitu ya?
Iya, rancangannya tuh kayak udah rapi banget gitu loh. Aku bikin apa, iya, aku bikinnya udah sempurna banget kayak penjadwalanku, udah aku atur sedemikian rupa, to do list-nya, gitu ya. Terus, <tsk> eee, apa namanya, olahraga yang mau aku gelutin juga apa aja tuh udah udah ada gitu ya. Tapi kenapa pas eksekusi ini nih makanya ini problemku nih, itu gagal terus gitu? Nggak tahu gimana caranya badanku nih bisa otomatis, eee, ngejalanin gitu, Kak. Itu sih yang mau aku apa, pengen dapat saran tentang itu gitu, Kak.
Oh, gitu. <chuckles> Mhm. Mhm mhm. Iya iya iya iya. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Iya iya iya. Hmm, oke. <chuckles> Iya iya iya. Ngerti. Iya iya iya, mengerti banget. Tapi aku kalau boleh tanya nih ya, pertama nih, sebenarnya apa nih alasan kamu untuk bisa melakukan rutinitas ini? Maksudnya pertama bangun pagi, eee, sama yang ke-2, melakukan, eee, olahraga gitu. Motivasi kamu dan tujuan akhirnya itu apa?
Mhm. Iya. Mhm, mhm. Iya, aku eee, iya, aku kep apa ya, aku meyakini gitu, kalau, eee, rutinitas, atau hari yang dimulai dari pagi pagi-pagi hari, itu akan berdampak ke produktivitas juga gitu. Jadi semakin pagi bangun, semakin pagi beraktivitas, otomatis itu, eee, siang tuh kita akan ap akan seger gitu, akan lebih tubuh tuh akan lebih, eee, segar, dan, <tsk> eee, waktu juga jadi efektif gitu. Maksudku ada waktu yang bisa kita kerjain kan, misalnya di pagi hari gitu. Ya kalau misalnya itu dipakai tidur gitu, itu kan udah kehilangan sebetulnya kesempatan yang harusnya waktu bisa dipakai untuk kerja ke misalnya memulai kerjaan, terus juga, eee, misalnya baca buku gitu. Jadi kalau un untuk pagi itu aku lebih kepada, eee, mengoptimalkan waktu ya sama bikin ep eee, lebih seger ya, eee, keseharian
Mhm. Mhm mhm. Mmm, mhm mhm. Iya. Mhm. Mhm, mhm mhm. Mhm. Iya iya iya. Iya. Bener. Eh, kehilangan. Iya. Iya iya. Mhm mhm mhm. Mhm. Iya iya iya.

Eee, iya aku, e ada 3 sih sebetulnya dalam 1 pekan itu aku kerjain olahraga itu, gitu. Aku pengen, e berenang, eee, sepeda, sama joging. Jadi, di, apa, di-mix gitu, berenang tuh seminggu sekali, sisanya ya sepedaan sama, eee, joging, gitu. Wah itu, i itu impian aku banget sih bisa rutin ya, e ngelakuin itu. Mhm.
Mhm. Heeh heeh. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Joging. Bisa kayak gitu ya? Mhm mhm. Kalau gitu kamu mulai aja, mmm, yang 1 aja dulu gitu. Misalnya, joging joging di komplek gitu ya, joging di komplek, nggak usah lama-lama dulu sih, kalau 1/2 jam gitu, okelah ya 1/2 jam muterin komplek aja. Nah habis itu kayaknya, biasanya tuh, apa ya, tubuh tuh akan kayak mendapatkan energi yang mungkin beda dari yang biasa kamu lakukan, dan itu udah udah seru banget tuh kalau misalkan kamu bisa mix and match, gitu ya, renang, joging, sama apa tadi 1 lagi?
Mmm. Bagus. Mhm. Eee, sepeda. Cycle. Mhm.
Sepeda, nah itu ganti-ganti. Jadinya itu juga nggak bosen sih, itu mungkin malah bisa bikin, eee, kamu lebih termotivasi untuk melakukan, "Wah kemarin udah berenang tapi belum sepedahan, sepedahan ah sedikit gitu, 1/2 jam." Jadi, lakukan langkah-langkah kecil yang itu bisa jadi sebuah kebiasaan yang siapa tahu loh, itu orang-orang yang pada lari maraton kan awalnya juga bukan pelari, gitu, Mereka cuman kayak, "Ah iseng ah, eee, jalan di treadmill." Lalu juga mulai lari di treadmill, lalu juga ah pada akhirnya lari di luar, joging, gitu. Tiba-tiba mereka udah bisa maraton gitu kan, kita nggak tahu nantinya seperti apa, gitu.
Mmm. Mmm.
Mhm.
Banget nih Kak, usulnya tadi ya, untuk, eee, apa, yem sebetulnya nggak langsung, mungkin jam 10.00 langsung tidur juga susah ya, tapi tadi ya, mungkin batasin nggak apa-apa aku, e tetap main, apa, e refreshing gitu, baca buku tadi ya, sambil dengarin musik, tapi nggak lebih dari setengah sebelas, oke, itu aku catat ya, Kak. Terus, eee, apa, ya mencoba bertahap ya, sampai badanku ngerasain dulu gitu ya, eee, ya maksain dikit kali ya, aku harus sedikit keras mungkin ya sama badanku untuk memulai gitu. Mmm, iya mudah-mudahan ini ya, berhasil, mhm mhm.
<chuckles> Iya. Betul betul. Mhm. Mhm. Benar. Iya. Bisa bisa, iya iya, mhm. Pokoknya heeh, iya semoga berhasil, pokoknya tubuh kamu pasti tahu apa yang pas, gitu.
Oke, makasih ya Kak, sarannya ya, mudah-mudahan bisa aku laksakan dengan baik, makasih makasih, Kakak.
Mhm. Iy Oke.